مش أوي آه، يعني أنا كنت مثلًا أقول آه مثلًا ممكن أفتح عيادة لمّا أكبر، ممكن أعمل مش عارف إيه، لكن برضه في نَفْس الوقت كان في حاجة كده بتقفلني من الموضوع. بس
اهم. أنت كنت حاطط في دماغك إيه أكتر أو ميّال لإيه أكتر في الوقت ده؟
ما كانش عَندي حاجة واضحة الصراحة. يعني ما كانش عَندي مثلًا طريق واضح أو كُلّية واضحة، ما كانش في حاجة كان عَندي إهتمامات تانية، زي مثلًا كنت باحب مثلًا التكنولوجيا، كنت باحب مثلًا ال الكلام دَوّة، ال حتّة اللي هو إزاي الحاجات دي بتتعمل؟ إزاي الموقع ده اتعمل؟ الحاجات ديّة. بس من بعيد، يعني مش هاقول لك أنا كنت برضه الموضوع ده كان في دماغي أو اللي أنا هاشتغل فيه.
إمم. يعني كنت ميّال لهندسة أكتر؟
آآ مش هندسة، يعني كان ممكن نقول مثلًا لحاسبات مثلًا، يعني كنت ميّال للحاجات دي أكتر، لكن مش آه، مش هاقول لك اللي هي كانت في دماغي خالص. يعني ما كنتش هاقول لك مثلًا وأنا في ثانوي كنت مخطط ليها. لأ، بالعكس تمامًا. كنت مخطط لإن أنا أخش كُلّية طبية أو طِب أو أي حاجة من الفروع دِيَّة. لكن هي بَقى
ماشي ي هندسة حاسبات، تمام. آآ قصدك إيه بالفروع دي يعني طِب بيطري، صيدلة، أسنان؟
عَندك طِب، عَندك طِب، طِب بشري، طِب بشري، طِب أسنان، آآ علاج طبيعي، آآ صيدلة، الحاجات دِيَّة. يعني كنت حاسس إن أنا ممكن أخش حاجة منّهم. ولكن الواحد لمّا كِبِر أكتر، ح كده مش ميّال للحاجات دي، بالذات لمّا وصلت لآخر سنة من ثانوية عامة. آآ مثلًا لمّا بنتكلم عن القرارات اللي أنا خدتها، كان حت حتة علمي مثلًا دي كانت واضحة قُدّامي جدًا وخلاص ما كانش فيها نِقاش يعني. وقُلت خلاص النهاردة أنا هاخد علمي لأسباب كذا وكذا للمستقبل. إن أنا خلاص أنا مثلًا حتّى لو مش حابب أخش طِب، لو حتّى لو مش حابب أخش طِب
آه. تمام. اهم. لأ أنت تقريبًا كُل آه، التخصصات اللي أنت عايزها تقريبًا كده. تمام. إمم.
آه، كلّها علمي، يعني أنا كان عَندي مثلًا كذا اختيار، آآ كلّهم علمي، فخلاص أنا قررت إن أنا أخش علمي علشان مستقبلي كذا، كذا، كذا.
بس برضه أنت كنت بس أنت كنت قُلت لي إن برضه أنت حابب هندسة الكومبيوتر شوية برضه.

آآ لأ، يعني كان عندي اختيارات تانية. كنت ممكن أخُش اختيارات تانية، كنت ممكن أخُش تمريض، كنت ممكن أخُش صيدلة، بس أنا ما كنتش حابب الموضوع ده. كنت ممكن أخُش طِب بيطري، بس أنا لمّا شُفت الاختيارات دِيّة، أنا ما ارتحتش ليها الصراحة. فأنا فعلًا دي حاجة يعني أنا كان كنت قُدّام قرار فعلًا، يعني كنت ممكن أخُش كُلّية تانية وقرا وح ح مستقبلي كُلّه يتغيّر، بس لأ فعلًا اخترت الكُلّية دِيّة بمنتهى الأريحيّة يعني.
تمام. إمم. فأنت ارتحت أكتر للحاسِبات. اهم. ما بالضبط، أنا لسّه عايز أقول لك وأنت بقى بتحدِّد الكُلّية اللي أنت هتخشّها ده قرار بقى اللي هو بنسمّيه كده يعني آآ خِطّة طويلة الأمَد، لإنّي أنت بعد ما بتدرِس ولازم تاخُد خبرة، بتبتدي بقى تتحَط في الشُغل بتاعك. أنت ما لقيتش أي مُعارضة من العيلة عندك، أنت ما كانش عندك أي آمم إن أنت تكون مش عارف تختار إيه، متلخبط ما بين الاختيارات، آآ قلقان، بب احكِ لي الظروف اللي أنت كنت حاسِس بيها في الوقت دوّة وكمان الجَو المحيط بيك؟
إمم. طبعًا آه. أكيد كان في قَلَق، ك ك كان فيه أعمل إيه والّا أروح فين والّا آجي منين؟ أنا يعني كنت برضه ساعتها عايز أقول لك التعليم ده كان بالنسبة لي أو بالنسبة لي يعني أهَم حاجة، يعني هو أنا كنت شاطر وهو ده كان مستقبلي وهو ده اللي ح اللي باني عليه حياتي وخططي كُلّها، فكان ده أهَم حاجة وأهَم طريق هامشي فيه. طبعًا في الع من جانب العيلة، كان أكيد فيه شوية اللي هو لأ، أنت لازم تخُش طِب، أنت لازم تخُش طِب، أنت لازم مش عارف إيه، آآ لو جات لك صيدلة خُشّها كده، كان في شوية
كويس. إمم. طَب بس أنت برضه هم بالنسبة لهم شايفين إن إن أنت ما كنتش يعني طِب بشري كانت رايحة، أنت قُلت لي كان قُدّامك صيدلة أو طِب بيطري، فهُم برضه كان عاجبهم أي حاجة من دي؟